Mình cảm thấy, ờ, nhẹ nhõm hơn rất là nhiều, kiểu, ngồi dưới ngồi dưới rất là nhiều cây xanh này, rồi là nghe tiếng lá, rồi là nghe chim hót thì đó những cái cảm giác, à, khá là <chuckles> Nghe rất là chill ấy. <chuckles>
Ừm, nhẹ nhõm hơn. Ừm. Ừm. Ừm, ê, nghe rất là thích ha, tại vì mình ở trong à, mình ở trong thành phố thì bạn biết là thành phố lớn thì xe cộ khá nhiều, người thì khá đông, ngày nào cũng khói bụi thì mình, ờ, ít có cơ hội mình tiếp cận với thiên nhiên khá nhiều giống như bạn. Mình cũng chưa đi trekking luôn, nên là mình thường á mình sẽ mình sẽ, a, trồng cây cối trong nhà khá nhiều.
Ừm. Ừ. À. Phong cảnh. À.
Ờ, mình trồng cây cối trong nhà khá nhiều để mà mình có cây cối, có thiên nhiên, có màu xanh mướt mát á. Thì hông biết là bạn có thường hay trồng cây trong nhà hông?
Thì kiểu Ừm, nhà mình thì cũng không có không có nhiều đất để mình trồng cây đâu. Ừm, thì, kiểu, ở trong thành phố thì chắc là là cũng có các cái công viên mà, thì mình cũng có thể đến công viên được, đúng không? Thì đó cũng là cách.
Ờ. Ừm. Hiểu, nhưng mà mình nhưng mà mình nói thật chứ mấy năm trước người ta còn đi công viên nhiều, còn bây giờ những cái công viên nhỏ nhỏ thì nó hông có ở ở thành phố thì nó sẽ có những cái công viên khá là to, thì thật sự là mình mình mình ở trong thành phố là cũng 9-10 năm nhưng mà cái số lần mình đi công viên chắc mình đếm trên ngón tay quá, hình như mình không thích cái cảm giác đi công viên thì phải. Ừ, mình hổng thích.
Thì không biết là Ờ. Ờ. <laughs> À, là kiểu là bạn chỉ muốn kiểu, ờ, giảm stress ở nhà bằng cách là trồng cây xanh, đúng không?
Đúng. Đúng, với lại là c mình sẽ, ơ, cuối tuần á, mình sẽ lựa chọn đi những cái quán cà phê mà nó ở những cái ven ở những cái ven bên bờ sông thì mình sẽ vừa ngắm sông nước chảy nè, ờ, rồi mình ngồi mình ngắm mặt trời l lặn nè, thì cái cảm giác đó mình cũng được coi là một cảm giác hòa mình vào thiên nhiên á, đó. Thì không biết là bạn là ngoại trừ cái việc đi trekking thì bạn còn chọn những cái hình thức nào để mà bạn hòa mình vào thiên nhiên nữa hông?
Ừm. À, ừm. À. À, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thì mình chẳng hạn như là mùa hè này thì khá là nóng thì mình sẽ chọn đi biển.
Ừm. Đi biển, wow! Thì nhà bạn đi xuống biển có xa hông?
Đúng rồi. Bởi vì là, biển Cũng tầm khoảng 20 cây á.
Ừm. Rồi cảm giác bạn đi biển nó như thế nào mà bạn thấy là bạn đỡ stress hơn, hoà mình vào thiên nhiên hơn?
Ừm. Ờ. <laughs> Thật ra là đi biển hòa mình vào thiên nhân của mình là đi xuống để ăn hải sản á, bởi vì là hải sản ở chỗ mình vừa tươi vừa rẻ vừa ngon. <chuckles>
Ừm hứm. Ừm. Ồ, là <laughs> là cái việc, à, ăn hải sản hông biết có gọi là hòa mình vào thiên nhiên hông ta? Ủa nhưng mà đó giờ mình ăn hải sản, mình thấy, a
<laughs> Mình mình cũng không biết. Ai, à, thì ngoài ra chẳng hạn như là thứ Bảy, Chủ nhật mà mình có thời gian rảnh á thì tầm khoảng, à, ba ba đến 4 giờ sáng thì mình sẽ chạy ra biển. Ngoài việc ngắm hoàng bình minh á, thì ở chỗ mình còn có một cái trò, gọi là, chèo SUP
Ê, ừ, cũng hấp dẫn quá ha, mình hông biết cái trò đó nhưng mà mình thấy cũng khá là hấp dẫn á. Nhưng mà mình tính nói với bạn á là cái việc, ờ, ăn cu, à, ăn hải sản á, thì hải sản nó cũng là một cái món quà của thiên nhiên mà.
Bạn bề biết chèo SUP không? Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đấy. <laughs> Ờ, ờ, đúng rồi, <laughs> vậy là, ờ, là mình cũng được tận hưởng thiên nhiên, đúng không? <chuckles>
Đúng không? <laughs>

Ừm, thì lúc nãy như mình nói á, đầu tiên là cái tần số của thiên nhiên này, tiếp theo là cái màu sắc này. Ngoài ra thì là, ô, giống như là một cái kiểu, bình thường mình thường hay ở trong nhà ấy, thì tự nhiên mà mình ra thiên nhiên thì nó giống như một cái không gian mở, không gian lớn ấy, là mình ra, kiểu, đứng giữa một cái, ờ, núi núi non hay là một cái đồng cỏ bao la hay là một cái biển cả rộng lớn, kiểu, ngoài không gian rất là rộng lớn ấy, thì nó, ờ, nhắc cho mình thấy rằng là cái thế giới thì nó rộng lớn hơn rất rất nhiều so với là những cái, ờ, suy nghĩ, những cái, à, thứ mà mình đang stress trong trong đầu chẳng hạn. Hay là nhiều khi ngoài ra thì nó cũng là một cái cảm giác kết nối giữa, ờ, con người với thiên nhiên, giữa mình với thiên nhiên. Thì khi về với, ờ, rừng hay là về với biển thì giống như là mình đang được trở lại, ờ, nhà của mình vậy ấy. Thì nơi nào ừm. Nơi mà mình không cần phải làm gì cả.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đó, thì mình cũng thấy có cảm giác ừ, mình mình cũng thấy có cảm giác giống như bạn ấy tại vì thiệt sự giữa một cái nơi đô thị hóa như mình ở này, suốt ngày chỉ có khói bụi, tiếng xe, nhà cửa toàn là bê tông không. Cây cối thì, ờ, có chỗ có, có chỗ không tại vì trên đường hông phải lúc nào cũng có cây cối nhiều như ở thôn quê. Nên mình nghĩ là chẳng có gì tuyệt vời hơn khi mà một người được hòa mình vào thiên nhiên, ờ, được nằm dưới bóng mát. Mình rất là thèm cái cảm giác nằm võng dưới, a, bóng cây. Thì hông biết quê bạn người ta có hay nằm võng với dưới những cái bóng cây mát hông?
Ừm. À. Uầy. Hồi lúc mình còn nhỏ thì cũng có những cái đấy nhưng mà dần dần mình lớn lên thì hầu như là mọi người, kiểu, đã, kiểu, quen với cái công nghiệp thì mọi người dùng điện thoại nhiều hơn á, mỗi người sẽ một góc không còn là, kiểu, ờ, buổi chiều rảnh rảnh là sẽ ra ngoài bờ sông, ờ, để mắc võng ngồi nói chuyện này, ở dưới những cái lũy tre hay là gì đấy, kiểu như vậy.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng. Đúng luôn, đúng. Thì mình thấy là, kiểu là là là là, chỉ cái việc nằm võng dưới cái bóng cây mát thôi là bạn cũng đã, a, ừm, thấy khá là chữa lành rồi, đúng không? Đó, nên là mình thấy là thực sự là thiên nhiên nó rất là chữa lành cho con người luôn.
Đúng rồi, nói chung là thế hệ chín x thì

Hi, hello, mình xin chào bạn nha. Ờ, buổi chiều của bạn như thế nào ta? Ngày hôm nay bạn có buổi chiều như thế nào?
Chào bạn. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À. Mình thấy cũng khá là ô kê. Ờ. Ừm.
Khá là ô kê hả? Ờ, không biết là thời tiết ở bên bạn có mát mẻ hông ta? Trời có chuyển mưa hông?
Ờ, mình ở miền Trung ấy cho nên là thời tiết của bên mình thì khá là nóng tầm khoảng, ờ, ba lăm độ ấy.
Ừ. Ở bên mình ừm, ừm, bên mình cũng vậy ha, cũng khá là nóng nhưng mà được một cái là trời đang chuẩn bị chuyển mưa rồi nè, mình thấy đang âm u rồi, thì mình cũng đang khá là trông mong có một cơn mưa để mọi thứ nó mát hơn. <chuckles> Ô kê, thế sẵn nói về mưa, sẵn nói về nắng thì chúng ta đang nói về thiên nhiên ha, chắc ngày hôm nay chúng ta sẽ, a, cùng nói về chủ đề thiên nhiên đi, thì bạn nghĩ là thiên nhiên đi, cây hoặc cụ thể là cây cối đi, nó có giúp cho bạn giảm stress nhiều hông? Bạn có hay bị stress không?
À. Ừm. À, được rồi. À, mình nghĩ Thì stress thì mình cũng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ công việc cũng khá là bận đấy, thế nên là không có nhiều thời gian để mà, ờ, stress lắm. <laughs> Kiểu kiểu, nhiều khi mình cũng sẽ bị, ờ, quên đi á, mình sẽ bị quên đi á, mình bị cuốn theo á. Nhưng mà thỉnh thoảng thì thỉnh thoảng thì mình cũng sẽ, kiểu, ờ, muốn có một cái chút thời gian, gọi là, để, ờ, ờ, xem lại, review lại cái cuộc sống bình thường thì mình cũng sẽ tìm đến, ờ, những cái thú, ờ, ờ, kiểu, đi dạo ngoài bờ hồ này, hay là đi đến công viên, kiểu vậy, hoặc là mình sẽ đi chọn đi đi, ờ, đi đi đi trekking á, kiểu, kiểu, như vậy.
Ừm. Ừm. Stress hả? Ủa, mình nghĩ là càng bận thì phải càng stress chứ ta, tại vì càng bận là mình không có nhiều thời gian nên càng stress. Ờ, hay quá ta, tức là ừm, tức là bạn thì sẽ, à, kiểu là Ừm. Ừm. Ừm. <coughs> Thiên nhiên hả? Ờ. Ờ. Ừm. Ừm, đi đi trekking là đi leo núi, đúng hông? Vậy, à, bạn thấy cái cảm giác mà khi bạn đi trekking á, bạn leo núi tức là bạn đang hòa mình vào thiên nhiên luôn, hoặc là đi trên cái sườn núi, đi trekking là hòa mình vào thiên nhiên luôn. Bạn thấy cái cảm giác mà khi hòa mình vào thiên nhiên như vậy á, nó mang lại cho bạn cái cảm giác gì?
Ừm, đúng rồi. Ừm.

Ừm. Rồi, à, hồi hồi hồi nãy bạn vừa mới nói cái gì ta?
Chèo SUP vào buổi sáng. Đó cũng là cách để mình, à
Cái gì ta? Gọi gọi là cái gì mình mình mình nghe mình chưa hình dung được á, chắc là mình chưa từng làm ở đó hoặc ở vùng mình chưa có, kéo sắt hả?
Chèo SUP.
Chèo s a. <tsk> Chèo SUP á, đúng hông? Là đứng ở trên cái cái SUP ở ngoài sông xong rồi mình chèo, đúng hông? À, chèo SUP. Mình thấy rồi nhưng mình hổng dám chèo tại mình sợ bị lật. <laughs>
À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái đấy đấy, cái đấy đấy. <laughs> À, bởi vì là nếu như mình không có chuyên không chuyên nghiệp á thì mình sẽ đi theo một cái, ơ, tổ đội luôn, thì sẽ có người này người kia để mình giúp. Với lại là mình cũng sợ, à, sợ nước ấy, thì mình sẽ chèo ở những nơi gần thôi, không đi chèo xa. Thì nó cũng là một cách buổi sáng, kiểu, sáng sớm dậy sớm thì mình cũng tận hưởng được. Vào ngày cuối tuần, kiểu như vậy.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, hiểu. Ê, tính ra bạn cũng là một người khá yêu thiên nhiên ha, khá là hòa hợp thiên nhiên, kiểu là, cũng khá ơ, cũng có khá nhiều hoạt động mà, ừm, thiên nhiên chứ bộ.
Ừm. Ờ, vậy thì bạn nếu như bạn thì ngoài việc là bạn ở trong nhà bạn trồng cây thì bạn có làm gì nữa không?
Đó, như mình nói là đầu tiên là mình sẽ, a, đi cà phê mà, kiểu, hòa mình vào thiên nhiên, tức là, ờ, cà phê chỗ nào mà có bóng mát nè, có, a, view sông nè, có view sông rồi á hả
À, đi cà phê, ờ. Ừm. Là, kiểu là, bạn đang, a, chill chill, chill chill đồ thôi, đúng không?
Đúng rồi, chill chill, chill chill buổi chiều ngắm, a, a, hoàng hôn nè, đó. Nhưng mà mình nhưng mà bạn cảm thấy là khi mà bạn stress đi, xong rồi bạn tìm đến thiên nhiên với những cái hoạt động đó thì bạn nghĩ là nó mang lại cho bạn cái tâm trạng tốt hơn hông? Nó có cải thiện cái sự stress của bạn hoặc là cái sự mệt mỏi của bạn hông?
Ừm. Đương nhiên. Đương nhiên là phải cải thiện rất là nhiều rồi.
Ừm.
Kiểu, ngoài cái, kiểu, mình bì, à dạo này hay có cái nổi tiếng cái tần số ấy, tần số rung động ấy. Thì thiên nhiên thì nó sẽ có những cái, kiểu, ờ, tần số riêng, ư, tiếng chim hót hay là tiếng lá hay gì đấy thì nó cũng sẽ làm giảm cái, ờ, ờ, stress căng thẳng này, rồi nó nó hoàn toàn nó khác hẳn với cái âm thanh ở đô thị ồn ào rồi. Thật ra thì mình cũng ở khu vực không phải, gọi là, đô thuỵ gần đô thị, à, kiểu, trung ương nhưng mà cũng là cái đô thị thuộc cũng là một đô thị đấy thì khác này ngoài ra thì còn có cái màu sắc của thiên nhiên thì màu xanh nó cũng là giúp cho cái mắt mình á, thư giãn rất là nhiều sau khi mà rất là nhiều thời gian mà mình ngồi trước máy tính chẳng hạn.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Lớn, ừm Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi, thì mình thì mình cũng có cảm giác như bạn ha, tại vì mình thấy là khi mà mình mỏi mệt á, sẽ không có cái gì sảng khoái bằng cái việc là mình được ở gần thiên nhiên, được hòa hợp gần thiên nhiên đâu. Ví dụ như là những cái buổi đi uống cà phê hoặc là khi mình trồng cây, mình tưới cây á, mình thấy nó mang lại cho mình những cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái và mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà, á hả, ờ, ừm, được tiếp cận với thiên nhiên, đó.
Đúng vậy.